Eu sei que tem muita eu gosto de andar, de ver povo, isso eu gosto, mas eu gosto de olhar para as barraca, que não é só barraca de comida, é um monte de barraca de um monte de coisa, assim, que tem, barraca de tudo. Aí eu gosto de ficar andando, eu gosto de ver eu e meu marido, a gente racha de rir falando dos outros, sabe, a gente é péssimas pessoas. Aí a gente foi, comi lá um negócio, como que é o nome do negócio? Que para mim chama churros, para ele te para eles têm um outro nome. <laughs>
Aham. Uhum. Sim. <laughs> Hã. <laughs> Ah, as porras recheadas. Sim, sim, sim. E aí?
Ai, achei muito engraçado, fazia tempo que eu não comia. Ai, foi muito gostoso. Eu só sei que foi muito bom, foi divertido, fogos de 20 minutos. Não não também n não acho que carece 20 minutos de fogos. <laughs>
Aham. Olha aí que Uhum. É, porque aqui eles acabam fazendo tudo muito no verão, né, essas festas.
É. É, exato. Agora, uma que eu estou me programando para ir para ir, e aí não adianta, eu posso estar trabalhando bastante, mas esse ano eu vou.
Já até sei, São João.
São João. São João, eu vou na festa de São João bater martelo na cabeça de todo mundo, entendeu.
Uhum. Sim, sim. Eu, todos os São João que eu fui, eh, eu acabei indo com o o meu ex, até quando a gente já era ex, ah, ou seja, os 2 últimos anos. Não, eu vou com os amigos que eu fiz, graças a Deus.
Hã. Ah, esse ano você vai com ele? <gasps> Ai gente, então vai ser um renovo, né, você está entendendo que essa festa, você vai ter que ressignificar essa festa.
E, se ele Mas ma s sim. Uhum. Com certeza, porque assim, a ga eh, ele ele, por exemplo, ele gostava de ficar lá na no Jardim do Morro. E eu falava: "Não, a festa acontece mesmo nos no Porto, vamos para o Porto, tal". E ele: "Não, não quero, se for para ir para o Porto eu não vou", e ele é assim, sabe, ele fala: "Se for para para não ser do meu jeito, não vai ser". E eu já conversei com a galera, a gente vai ficar pelo Porto mesmo, vai chegar cedo, vai zoar o dia todo.
Hã. Sim. Ai. Mas pelo Porto, você fala aonde?
Pela Baixa, a Baixa do Porto.

Ah, a Baixa, ali, a Baixa, tá. Nossa, porque para mim, Porto é tudo, sabia, apesar de eu saber que o jardim é Gaia, ma ai, mas para mim é tudo. <chuckles>
Isto. Uhum. Não, assim, q eh, a gente falava a Baixa do Porto, centro velho, centro histórico, vai ser aquela parte, ali, sabe. E assim, hã, eu me empolgo muito para o para o São João, eu estou muito, muito empolgado. Eh, eu espero que eu não quero criar expectativas, mas eu es eu eu espero que seja mesmo eu quero reescrever a minha história entendeu, no Porto.
Centro f boa, boa. Sim. Bo ai gente, eu estou torcendo tanto para isso, porque é muito bom, eh, a gente se desprender dessas memórias também, né. Eh, isso não quer dizer que as memórias não tenham sido boas tá, pelo amor de Deus. Mas é um capítulo novo na sua vida, e você precisa lembrar de uma outra maneira, já não faz mais parte, né, do apesar de vocês morarem junto, o relacionamento já não faz parte como era. Então eu acho importante para cabeça.
Uhum. Sim, sim. É, verdade. Sim, sim, f Aham. Uhum, é e Sim, com certeza. Eu finalmente entendi que a gente não tem mais que ficar fazendo coisa junto.
Sim, exa E ele, já está sabendo disso?
Sabe, que a gente de Ele super sabe, ele viaja, ele vai para show, ele faz um monte de coisa. Eu também saio com os meus amigos, e tal. Mas às vezes a gente acaba fazendo uma ou outra coisa junto. Ano passado, a gente acabou indo junto, porque uma colega minha que mora em Lisboa falou que ia vim.
Hum. Boa.
E ela também é colega dele, só que ela acabou cancelando, aí foi só eu e ele. Hã, ano retrasado, que f foi o ano que a gente terminou, estava muito estranho estar estar lá, a gente, enfim, eh, eu não gosto nem de lembrar, para ser sincero com vo com você, assim, mas esse ano eu estou reescrevendo o meu verão europeu. Daqui em diante ele vai ser bom, ele vai ser maravilhoso, livre leve e solto.
Hã. Ah, é. Sim. Ai, meu Deus. Ah, isso mesmo.

Ah, mas a gente sempre se diverte. Ó, esses dias teve a festa de Matosinhos. Aí eu eu não sabia que era, tipo assim, o o super dia. Se eu não me engano foi no sábado, sei lá que dia que foi. Que teve queima de fogos meia-noite. Aí, eu tinha a eu e meu marido, a gente, tinha feito um churrasquinho em casa, e tal, terminou tarde. E e aí, ele virou pra mim e falou assim: "Nossa, pior que eu tô vendo aqui na internet que o hoje é o dia que vai bombar". Aí só que eu olhei era nove e pouco da noite. E a preguiça que me deu de me arrumar e sair pra um rolê, pra um rolê que ia acontecer meia-noite. Eu fiquei: "Meu Deus do céu, começa meia-noite os fogos?". Tá. Nossa, ter que sair de ca ter que me arrumar, uma hora dessa? Eu e ele ainda, falou pra mim: "Você não quer ir?" Eu falei: "Não, eu não queria eu queria ter me programado", entendeu. Porque daí eu tinha dormido à tarde.
Uhum. Hum. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Nossa. Uhum. Se programar. É. Essa essa é a questão. Essa é a questão. E, aí, você não f vocês não foram, porque não co não valia a pena. Ah, foram? E, aí?
<laughs> Fomos. Não, a gente acabou indo, porque a é isso, eu acho que eu tô muito parecida com você, tá. Então o que que eu fiz?
Uhum. Uhum.
Todas a eu tinha muitos pontos negativos pra não ir. Aí eu peguei, dentro de mim, eu não sei da onde surgiu a força. Lá da cutícula do dedinho mindinho do pé. Saiu uma força falando assim: "Cara, vai. É só hoje. É só hoje". Aí eu fui. Me arrumei rapidinho, assim, e a gente foi. Qu na estrada eu já via carros e mais carro. Falei: "Gente, essa festa tá bombando". Não sabia que bombava tanto, assim. Aí a gente fo foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Eu vi muita gente, deu aquele animada, porque quando a gente sai, dá esse up. Eu acho que a gente precisa lembrar disso na hora que a gente vai começar a se arrumar pra ir para o lugar.
Uhum. <laughs> Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. É, dá um up ver gente, né?
Não dá um up ver gente?
Dá um up. Assim, esse ano não me deu FOMO não ter ido na festa. Porque, eh, não fui não fui na festa do Senhor Matosinhos. Quando eu vi qu eu descobri que a festa estava acontecendo, vendo stories no Instagram. E e
Você não foi na festa? Hã. Olha. Mas é, tipo, muito tempo dessa festa, né?
Uhum. Uhum.
Sã são, tipo, vai acabar ainda. Acaba dia 15, sei lá, quando que acaba. É quase um mês.
É. É que sã é que são é são os brinquedos, assim, tipo, de, eh, de cir de o circo estar na cidade, sei lá.